Hum. É, aí ficou bastante puxado, nem sei como você tá conseguindo lidar com o dia de do jeito que tá, <chuckles> porque, eh, o trabalho 2 trabalhos.
<laughs> Olha, a gente é mulher, a gente dá sempre conta de tudo, viu.
Nossa, 2 trabalhos, todas as coisas da casa, pelo que você falou, ninguém colabora lá muito, e ainda ter que achar um um realmente não sobra tempo, né, sobra tempo para o seu cuidado autocuidado pessoal, basicamente higiene <chuckles> pessoal.
É, o verdade, viu. Olha, eu, por exemplo, eh, viajo 1 hora mais ou menos de trem pra chegar no meu trabalho, então naquele tempo ali às vezes eu consigo fazer alguma coisinha, às vezes eu levo um livro, dependendo do dia. Então, eu acabo, assim, tentando encaixar alguma coisa nessas horas, sabe, que eu tô viajando de trem, que eu não tô dirigindo, então eu posso dar atenção. Eh, e depois da janta, assim, que às vezes eu me jogo no sofá e dou uma meia hora ali para dar uma relaxada antes de fazer meu trabalho de de freelancer. Então, assim, a casa não é que é desarrumada ao ponto assim que de eu não consegui fazer nada. Porém, s meus filhos não fazem tudo, né, fazem daquele jeito ali meia boca e eu acabo tendo que voltar pra casa e dar um olho, assim, dar uma organizada nas coisas pra ficar decente.
Uhum. Tá. Sim. Ah, tá. Então, eles até fazem alguma coisa no almoço. Eles lavam a louça, depois que eles voltam da escola, se eles comem em casa, eles arrumam a cozinha.
É, colocam ali na lavar louça, viu, porque ele não quer lavar louça não. <laughs> Tem que ficar em cima.
É, lavou <chuckles> Bom, se colocar e ligar, a lava-lo já
Já tá ótimo. É, sim, eles fazem.
é uma ajuda. Não deixa a louça suja na pia que na aí não dá, né? Não tem condição.
É, verdade, é. Olha, não é fácil.
E pela e aí lavar roupa essas coisas é tudo você? Uhum, na ca
Olha, tudo eu. Às vezes eu peço ajuda para o meu marido, né? Às vezes eu tô saindo do trabalho correndo, eu falo: "Olha, coloca roupa pra lavar". E e aí, depois ele coloca na secadora e, às vezes, quando eu chego do trabalho, sou eu que vou ali dobrar, sabe.
Uhum. Uhum. E esse é seu trabalho esse é seu hobby pessoal, dobrar roupa no horário que sobra. <laughs>
<laughs> Foi, pois é, o trabalho de casa nunca termina, né, sempre tem alguma coisa pra fazer. Mas eu queria ter um hobby mesmo, assim, sabe, voltar a fazer as coisas que eu gosto. Até porque, assim, final de semana eu não trabalho, então acabo tendo final de semana pra fazer minhas coisas.
Sim. Uhum.